Trời ơi, thương chưa! Là
Ừm. Đó, mà mà không phải tự nhiên mà bà nội dắt bộ đâu bạn. Mình, ờ, kiểu là, bà nội cũng cũng cố gắng đạp thử rồi, cái xong rồi mình đưa cái chân sau đó hình như mình đưa vô bánh xe hay sao đó đó, cái phải bị té luôn. Trời ơi, giờ nhớ lại mà chảy nước mắt á.
Ồ. Mà bị kẹt vô trong đó đau lắm.
Ừ. Thật ra thì mình vừa đau, mình cũng đau mà bà nội chắc còn đau hơn á, bà nội bị té mà. Đó, vừa vừa chân của mình hình như là cũng có chảy máu xíu, trầy trầy thôi à, cũng hông có gì, mà bà nội cũng bị té nha. Nhưng mà bây giờ nhớ lại thì mình cũng không nhớ lúc đó bà nội có bị gì hay không nữa, chịu rồi, không nhớ. Nhưng mà tội nghiệp bà nội lắm. Bà nội, ơ, nói chung bà nội sau cái cái cái hôm đó đó, là, kiểu là, ừm, bà nội hình mình còn nhớ là người lớn á, có hỏi bà nội là sao bà nội bị như vậy á? Thì bà nội cũng không nói là bà nội bị té nữa cơ, kiểu như vậy á. Đó.
Đúng rồi. Ừm. À, tức là bà nội giấu đi cái thông tin gây ra cái chuyện bị té đó, thương quá ha. Tức là bà cũng sợ mình bị la đó. Ờ, chắc là sợ bạn bị bị ba mẹ la nên giấu đi nè.
Đúng rồi. Đúng rồi, bà nội không muốn nói là tại mình mà té. <laughs> Đúng rồi, đó. Thì đó. Bởi vậy cho nên là, ừm, bây giờ mình lúc đó thì mình đâu có hiểu đâu bạn, bây giờ nhớ lại vậy thấy tội bà nội quá trời. Mà bà nội mất lâu quá rồi nên hổng xin lỗi được. <laughs>
Ừm. Ừm. Vừa thương vừa bảo bọc. Ừm, <chuckles> bà bà bảo bọc cho bạn á. Rồi trong cái giai đoạn mà bạn sống cùng nhà với lại ông bà ngoại á, thì thì gia đình đo gia đình của bạn là sống tam đại đồng đường như vậy là suốt bao nhiêu năm? Hay là tới bây giờ vẫn sống với ông bà ngoại?
Đúng rồi. Ờ.

Đúng rồi. Thật ra nhà mình, mình nhớ có có một con chó tên là Thù Lu, nó là con chó béc-giê. Đấy, nhưng mà, ừm, ừm, ngoài chơi với nó ra thì mình cũng chẳng chơi với ai cả. Tại vì bà nội thì cực ra cũng già rồi, cho nên là nói là chơi với bà nội chứ thật ra thì bà nội cũng, ưm, ừm, phơi đồ, giặt đồ rồi nấu ăn này nọ đó, chứ cũng có rảnh đâu mà chơi với mình. Nên là mình chơi với con chó nhiều hơn. Nhưng mà đúng là ở đó mình tước tác với bà nội cũng nhiều. Đấy, thì, à, cái lần đó mình nhớ cái lần mà xúc động nhất á, đó là bây giờ mà nhớ lại thì mới xúc động nha, còn lúc đó thì mình hổng có thấy xúc động đâu. <laughs> À, ừm.
Thù Lu. Ừm. Ừm. <laughs> Là có chuyện gì xảy ra hay sao?
Thì, à, đại loại á, là lúc đó mình có một người chị họ cũng ở bên nhà bà nội. Thật ra thì không ở chung nhà bà nội đâu, tức là cũng bà nội cũng chăm phụ cho ba mẹ của của của chị họ của mình. Đó. Thì, à à, thật ra là em họ mới đúng, lớn hơn mình nhưng mà là vai vế nhỏ hơn mình. Nhưng mà nói chung á, là cái cái cái cái người chị đó đó, là học, à, lớp lớp 1 hay lớp 2 gì đó đó, ở một cái trường gần nhà. Đó, thì, ờm, bạn biết hông? Mình thì, à, mình qua chơi mà, rồi xong bây giờ bà nội phải phải phải, à, đi đón, bà nội đi lấy cái xe đạp đi đón, ơ, chị của mình. Đó, mà bạn biết á, thì hồi đó, ờm, nếu mà bỏ một đứa nhỏ ở nhà một mình thì cũng hơi lo, đúng hông? Đó, mà bà nội cũng tính bỏ mình ở nhà mình nha, tại vì nhà cũng an toàn cũng hông có đồ gì này nọ. Mình cũng lúc đó mình cũng b đủ nhận thức để mình biết là không nên làm cái gì rồi, không nên chẳng hạn đút tay vô ổ điện chẳng hạn. <laughs> Đó, đó.
Ừm. Ừm. Ừm, đi đón chị. Đúng rồi. Ừm, ừm, ừm. Nhưng mà dù gì cũng còn nhỏ quá, 4-5 tuổi vẫn còn nhỏ lắm. Ừm.
Đúng rồi. Cái mình mà mình, à, còn tại vì bà nội đi đón cũng lanh lắm. Chắc là theo mình nhớ là chắc là cỡ 15 phút à, tại cái trường đó cũng gần. Nhưng mà mình hổng chịu, mình hổng có chịu để cho bà bà nội hả hả đi như vậy, h bỏ mình ở lại mà mình đòi đi theo. <tsk>
Ừ. Rồi giãy lên.
Đúng rồi. Mình giãy, mình khóc đồ các kiểu đó. Đó, thì bà nội, ờ, bí quá rồi, bây giờ nếu mà cứ cứ nhây với mình thì đâu thể nào mà đi đón, ờ, cháu, người cháu còn lại được. Mà không đi đón sớm thì nó bị chờ, đúng hông? Ư, chờ thì cũng hổng tốt. Đó, thế là cuối cùng là phải đồng ý cho mình đi theo. Mình nhớ là đúng 1 lần duy nhất đó là cho mình đi theo thôi, sau đó mình cũng chẳng dám đòi đi theo nữa đâu. <laughs>
<laughs> Giãy nảy lên đòi theo. Ừm. Đúng rồi. Xong rồi sao? Nhưng mà Bình thường á, bình thường đi đón các cháu học tiểu học á, là bà nội đón là đi xe hay đi bộ? Và nếu mà bạn đòi đi theo như vậy ờ, thì đó, nếu mà bạn đòi đi theo và bà nội đồng ý cho bạn đi theo á, thì bà nội cũng dùng chiếc xe đạp đó chở luôn cả hai đứa cháu hả?
À, đi xe đạp. Ừm.